はい。えっと、お伺いしたいんですけども、質問を上手に使うコツって何だと思いますか？
はい。 はい。あの、基本的には、えっと、相手の気持ちに立って、え、質問を投げかけるっていう風にあの、努力をしています。
はい。 あ、はい。 あ、素晴らしいですね。はい。それはううん、あ、どうぞどうぞ、あ、それはどんな場面でもですか？例えば食事あの職場とかご友人関係とか、ま、何か、あの、ん、ご家族だったりとか、はい、どんなええええ。
うーん。 あのうんうん、あ、どうぞ。 うん。 はい。 はい。 うん。 はい。そうですね。はい。ちょっとは簡単に私の、あの、まあ、い今までのき職業というか、やってきたことが、あの、私はあの、キャリアコンサルタントの仕事をしておりまして、はい。うん。それで、あの、要は聞き手に回るという、あの、例えば学生さんとか社員さんの、あの、キャリア形成ですよね。そういうものとかの、あの、ご支援をするていうお仕事をしてきているんですけれども。やっぱりそのキャリアコンサルタント国家資格取る時に、やっぱりこの聞き方、質問っていうのはものすごく、あの、学ばさせられるんですね。はい。うん。
あ、はい。 はい。 あ、そうなんですか。いえ。 はい。 あ、はい。 はい。 はい。 はい。 ええ。<chuckles> あ、そうなんですか？どうやって学ばれたんですか？
私は独学で、あの、学校とかも行かずに、ま、あの、ほうん、本業の仕事もやりながら、あの、この資格あると自分のビジネスにプラスになるんだと思ったので、あの、仕事の合間に取ったんですけども、はい。
はい。 ええ。 ああ、そうなんですか？ あ、はい。 え。 はい。 あ、そうだったんですか。そうすると本業は、また、別にお持ちで、そのそうだったんですね。あ、なるほど。え、じゃ、その資格を取ろうと思った何かきっかけとかってありましたか？
え、そうですそうです。はい、はい。 ええ。 あ、そうですね。私が元々、あの、Web 制作の会社をしておりまして。で、経営をしながら、その、ま、なんでしょうね。地元の企業様と絡んでくると、例えば Web Web の制作だけではなくて、色んなアドバイスが求められるようになってくるわけなんですよね。した親しくなりますと。はい。
はい。 ええ。 はい。 はい。 はい。 はい。 あ、そうなんですね。ええええ。
それで、あの、補助金の申請とか助成金の申請とかっていうのも、ま、依頼を受けることもあって。その中でやっぱりキャリア形成キャリアコンサルタントからの支援を受けると、国からの、要は偉かったねっていうご褒美がもらえるっていう、そういうこともあるんですね。はい。なので、ま、あの、企業に対するコンサルティングっていうことをも含めて、ま、資格は取っておいて、そうするとワンストップで、僕のところで、あの、キャリアコンサルタントの、あの、面会も終わってますよっていう形で、あの、事業もしやすかったので、それで始めた感じですね。うん。
はい。 はい。 はい。 うん。 あ、なるほど、はい。 ええ。 はい。はい。 はい。 はい。 あ、そうだったんですね。あ、なんか素晴らしいですね。へえ、それってでも結構難しい資格なんですか？
<laughs> はい。 そうですね。あの、ま、実地と学科とありまして、あの、実地はほんとにあの、試験官を相手に、相手がこういうこう悩みを持ってるとか、やっぱパワーパワハラで会社を辞めたいとかね。あの、そういう風なそれとか、あと、もしくは自分のしんの可能性をこう引き出したいとかってそういうようなシチュエーションを作って、それで、あの、私がそれに対応するっていうのが実地かな。で、学科は、まあ、基本的には、あの、法的な事柄と、あとは、しんあの、心理学がかなり大きな
ええ。 はい。 はい。 はい。 えええ、あん、はい。 はい。 うーん。 あ、心理学。
そうなんですそうなんです。はい。
なるほど、えっと、心理学っていうとどういう、ぶ分野っていうか、どどういう感じなんですか？
はい。あ そうですね。アドラー心理学とかあちらの方になるんですけども。え、やっぱり結局、あの、感情とかのとかその人のこう個性とかっていうのを引き出さなければならないので、やはり心理学を学ばないといけない。ま、すごくそれも僕、ためになりまして
ええ。ああ、そうなんですか。 はい。 はい。 うーん。 あ、そうですか。へえ、じゃあうん。
ええええ。で、その中で質問の仕方っていうのはやっぱりアドラー心理学ん中からだいぶ出てるところがありますね。はい。
あ、そうなんですか。じゃ、そのそこで学ばれたことっていうのは現在のそのお仕事、コンサルティングのお仕事にすごく生きてるっていう形ですか？
はい。 うん。 うんうん。 そうですね。あの、基本的に、あの、質問って、あの、オープンオープン質問とクローズド質問っていう2つの質問が、あの、あるわけなんでけども、おっきになったことおありでしょうか？ありますよね。はい。え、ありがとうございます。で、え、はい。あの、オープン型の質問で始めにスタートをしていきまして、で、最後クローズドの方にしていって、その人の深層心理を知っていくという、そういう風なスタイルなんですが。あの、これがあの、こう、ま、ある程度、ま、オープンオープン質問、例えば、え、「動物は何が好き？」とか「週末は何するのが好き？」ってこれオープン質問になってくるわけですけども、なかなかオープン質問で、あ、なかなか自分の心が開けない方たちもおいでになるので、そういう時は二択の質問に変えてあげて、心の負荷を、あの、少し和らげてあげる。あの、「海と山ならどちらがお好きですか？なぜですか？」っていうのそういう感じにこうしてあげて、あの、やるあの、質問をするという。 はい。あ、そうですね。はい。
う、んん。 はい。 はい。あ、はい。ええ。 あ、あります。はい。えええ。はい。いえ、とんでもないす。 はい。 はい。 うーん。 なるほど。 はい。 あ、はい。 はい。 あ、はい。 ええ。 はい。 うん。 なるほど。 ええ。 はい。 あ、そういう形なんですね。ね、なるほど。へえ。そうするとその、何ていうんですかね、オープン質問をすると、ま、そうですよね、あの、何ていうんですか、イエスノーの回答じゃなま、だけじゃないってことですよね。それで、まあ、話を広げられるっていうことですよね。
うん、ふん。 うん。 うんうん。はい、そうですそうです。はい。 そうですね。はい。
うーん、なるほど。ではその何ですかね、あの実際にそのお仕事をされてて、な、こう上手くいかなかったなとか、なんか失敗談とかってありますか？
うん。 うん、ふん。 えっとですね。これはあの、私もコンサルティングやってきていて、おひお一方なんですけども、ほんとに大体皆さんどんな、あの、職種、いわゆるホワイトカラー、ブルーカラー問わず、色んな方とお話をしてきたんですが、あの、1人の、ほんとにもう僕記憶に残ってて、顔まで覚えてるんです。もうもう10年以上前の経験なんですが、その方どうしてんのかなと思うんですけど、あの、うーん、私よりも上に立とうとする方なんですね。
ええ。 はい。 はい。 あ、はい。 あ、はい。 はい、あ、そうですか。<chuckles> あ、はい。 はい。 はい。 ああ、すそうなんですか？
そう、あ、つまり、えっと、あなたのアドバイスあ、もちろん、あの、えっと、キャリアコンサルティングっていうのは会社が依頼するので、従業員が依頼するわけではないので、その人は「別に、自分なんかそんな指導、受けたくてもいいや」と思ってる人もいないわけではないんですね。<sniffs> はい。ですか、そういう方の心も開きながら、あの、ま、平和裏に、あの、やってくわけなんですけども
ええ。 うん。 はい。 あ、はい。 あ、そういうことですね。はい。 はい。 はい。 はい。
そうですね。私が例えば、お伝えすることとか、アドバイスとか「でも」とかね。あの「私は」みたいな感じで、その、もう聞く、あの、心のもう壁を全部閉じちゃってるっていう方。
うーん、うん。 ええ。 はい。 あ、なるほど、はい。 ああ、そういう方ですね。はい。あんまり相手の話をこう、聞き入れないというか、聞き入れられない方っていうことですよね。うんうんうん。
そうですね。うん。 うん。 うん。 そうですね。で、大体はそこに鍵が何個かあって、その鍵を開けてあげるっていうのは、ま、僕らのお仕事なわけなんですけど。
ええ。 はい。
どの鍵も通用しないなっていう、あの、ちょっとね、僕もお手上げじゃないですけど、あの、そういう方はいらっしゃいましたね。ま、いわゆる、ま、育った環境なのか、ご自分のプライドの問題なのか、でも、人間って経験則が増えてくると、普通は謙虚になっていくパターンが多いじゃないですか。あの、ま、ふたパターン分かれますけど、あの、すごい傲慢になる人もいますし、謙虚になる人もいると思うんですけど、あの、大体はあの、そうですね。僕がお会いした方が、いい方ばっかなのかもしれないんですけど。うん。あの、大体あの、結構、謙虚な方いが多いと思うんですが、その方は多分、うーん、誰にも心ま、心、特殊な方には開くのかもしれないんですけど、どどの切りか切り口を使っても
ああ。 はい。 あ、そうですか。 あ、はい。 はい。 うーん、そうですね、ええ。 あ、はい。 はい。 はい。 あ、そうですか。はい。<laughs> うーん。 はい。 あ、はい。 はい。
「あ、ダメだ」って。あのあの、思ったことがあります。たぶん今なの僕ま、じゅうねん前ですけど、10年経った今、もし同じ人と会っても、僕のテクニックでは無理じゃないかなと思う。<laughs> はい。
あ、なるほど。はい。 あ、そうで、か。 ええ。 はい。はい。 あ、そうなんですか。あ、そんなに難しい方だったんですね。ああ、なるほど。え、その時はどうされたんですか？その方担当されて。
そうですね、はい。 うん。 まあ、あの、時間がありますので、その間の時間の間、ま、上手にクロージあの、ま、あの、まとめてという感じで。じゃあご自分もうとにかく、あの、じ「ご自分の強いお考えをお持ちでいらっしゃると思うので、ま、それに沿った、あの、お考えで進められるといいと思いますね」っていう感じで。
ええええ。 はい。 はい。うーん。 はい。 はい。 ああ、なるほど。え、ん。
はい。うん。だから結局本人は、自分のポリシーというか、もうそれを変えるつもりはないし、ええ、ましてや「他人のアドバイスなんか受けないよ」っていう風なスタイルで来て、もう、その、ま、臨戦態勢ですよね、要はね。ね、戦いをしに僕は行ってるわけではないので、「であれば、あの、お好きなようにやってください」っていうのを、やさし優しくね。<laughs> お伝えする感じですね。はい。
はい。 はい。 ええ。 うーん。 ああ、はあ。 ええええ。そうですね。 はい。 はい。 はい。<laughs> なるほど。<laughs> ああ、そうなんですね。で、先ほどお伺いしたその企業から、その、何て言うんですかね、えっととの契約ってことなんですけど、なのでその、一従業員さんとの、あの、契約ではないって仰られたんですけど。そうするとその、例えば A 社っていう会社さんと契約をして、で、必要な方々の、その従業員の方、ま、個別にこう、コンサルをしていく形なんですか？それともこういう、例えば部署単位とか大きな規模で、こう、コンサルをされる感じになるんですか？
うん。 はい。うん。 うんうんうん。 はい、はい。 うん。 はい、はい、はい。 うん。 うん。 はい。 うんうん。 うんうんうん。 どちらもありますね。あの、社員教育とかの場合、例えばロジカルシンキングとか、かの、クリクリティカルシンキングとか、アンガーマネージメントとか、あの、チームでやった方が学びやすいものに関しては、あの、グループレッスンという感じで。あとはいわゆる、あのキャリアコンサルタントって、あの、厚生労働省の、あの、認定の、あの、ものになるので。その、え、例えば厚生労働省が、え、助成助成金を出してくれるので、その人のキャリアのためのっていう風に、それに対してお金が出るんですね。会社に対して。うん。そういう場合は、あの、ひ1対1でやるっていう感じですね。
あ、そうですか。 あ、ロジカルシンキング。はい。 はい。 はい。 はい。 あ、なるほど。 はい。はい。 はい。はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、そうなんですね。 ああ、そうなんですか。なるほど。どちらの方がなんか、こう、お得意とかってありますか？なんか、こ
うんうん。 うーん、そうですね。ま、どちらもあの、うん、あの、楽しいところと難しいところがあるんですけど、やっぱり大勢になると、全員のしこう、集中力を保たせるっていうのは、みんな個性が違いますので、例えば、資料を先にドバッと渡してしまうと、もうそれでアウトなんですね。もうええ、ペラペラめくり出しちゃったりとか、もう私のその講義の途中んとこで別んとこ考えたりとか、あの、しちゃうので、資料は渡さずにもう、あの、スライドを見せながら、一緒に話をして、話一方て一方通行じゃなくて、ま、質問ですよね。ところで突然ですが、何々さんってあの、名前で呼ぶようにして、あの、全部名前知らないんですけど、名前リスト作ってもらって、なんな何々さんはこれどう思われますか、っていう風に、こう、参加型にこうしていくして飽きないように？
はい。 はい。 ああ、ま、そうですね。ええええ。 はい。 はい。 うん、なるほど。うん。 ええ。 あ、そうなんですか。 ああ、あ。 はい。はい。 はい。 はい。 いえ。 はい。 はい。 はい。 はい。ああ、そうなんですね。 あ。 参加型に。うーん。はい。
ま、大の大人がね、仕事中に仕事の手を止めて、2時間とかって座ってると結構きついじゃないですか。あの <laughs> ええ。で、とりわけあの、ブルーカラーの皆さんだったりとかすると、普段は力仕事しておられるので、そこで座って2時間でもう、多分眠いだけなんですよね。<laughs> 簡単にいま <laughs> しし知らないおじさんが来て、何を話し出すんだろうって感じなので。<sniffs> ま、そこのところですかね、はい。そこでやっぱり質問を投げかけて、その人が恥ずかしい思いをしない、あの、質問ですね。あの、大勢中で。
あ。 ええ。 うん、そうですよね、正直。<laughs> はい。 はい。 そうですね。 ああ、なるほど。<laughs> はい。はい。<laughs> はい。 ええええ、ああ、そうなんですね。はい。 はい。はい。 あ、そですよね、大勢の前での発言になりますからね。あ、それも気気を配ってっていう形なんですか。なるほど。そうします、そのスライドを見せながらって先ほどおっしゃられたんですけど、あの、オンラインではなくて、もうほんとに対面というか、なんかこう、講義感か講義というスタイルで、その会社さんに訪問されて行うっていうような形になるすか？
うん、そうですね、はい、はい、はい。 うん、そうですね。 うんうん。 はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 あ、そうですそうです。なので、かえ、その会社の会議室とかで、ま、2時間とかのスパンでですね。あのうん、パワーポイントとかを使って、そえあの、プロジェクターで映してやるような感じの。
ああ。 ええええ。 あ、そうなんですか。 ええ。 はい。
ですね。
あ、なるほど。そうなんですね。え、大変なお仕事ですね、それは。うーん。<chuckles> じゃ、あの、先ほど仰られた、あの、まあ、なんていうんですかね。質問を投げかけて、で、その方が、まあ、やっぱりその、周りの方がいる中での、その大勢の中での発言で、あの、こう恥をかかないように、こう、工夫されてらっしゃるっていうことなんですけど、それってどういうふうに、こう、サポートされてらっしゃるんですか？例えば、詰まってしまうというか、答えられない時とええ。
うん、ふん。 うん。<chuckles> <clears throat> はい。 うん。 うんうん。 うん。うん。 うん。 はい。 ああ、つまその、そうですね。あの、やっぱり、オープン質問あの、ま、最初からその社長さんから、ある程度それぞれの方たちの、あの、パーソナリティきを聞いているのではい。なので、あの、オープン質問が可能か、クローズド質問が可能か、ということを、ま、あらかじめ、ちょっと、目星をつけるとか。
はい。 はい。 はい。あ、そうなんですね。あ、なるほど。 はい、はい。 あ、事前にもう、見分けてらっしゃって、で、その上で、あの、質問を、その、特定の方にされるっていう形なんすか？
そうですね。うんうん。 はい、そうですね。
ああ、すごいですね。やっぱりそうやって工夫されて、なんか、どどうやってやってらっしゃるのかなっていうのが、ちょっと、ぎ疑問に思ってたんですけど、ああ。
<laughs> <laughs> あ、やっぱり、あの、お金を頂戴することになるので、やっぱり、その辺のところは、あの、責任がね、あの、出てくるので、やっぱり、あの「真剣に取り組まないと」と思ってやっております。<laughs>
ええ。ええええ。 はい。はい。はい。 ああ、そうなんですか。いや、すごくでも勉強になります。なんか、やっぱりはい。私もなんか企業で、こう、働いてて、コンサルとかね、やっぱり、受けたことはあるんですけれど、そういうはい、なんか、どういう仕組みでやられてるのかって、すごく勉強になりました。ありがとうございました。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
うん。 うんうん。 はいはいはい。 うんうん。 ありがとうございます。